Ya, şöyle, eee, aslında yani evden çalışıyorum. E, 1 tane çocuğum var. Ev işi ama şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum yani. Ev işleri komple bende zaten. Alışveriş, yemek, temizlik vs. bunlar e, bende. E, çocukta da zaten eşim sürekli dışarıda çalıştığı için ne kadar olabilir? Şimdi olan zamanda aslında onun persfe perspektifinden de bakınca haklı. Şöyle ki, o da mesela e işten eve geliyor, istiyor ki dinlensin, yavaş yavaş yemeğini yesin, böyle bir rahat etsin. Tamam, onu da anlıyorum ama ben de böyle bütün gün, ya, çocuk yuvadan geldikten sonra bütün gün zaten delirmiş oluyorum çocukla. Ben de istiyorum ki beni üze üzerimden alsın, yani, ben bir nefes alayım. Dolayısıyla, han u uyuşamıyoruz, yani, herkesin beklentisi farklı oluyor.
Hı hı. Çok iyi. Hı hı. O, anladım! Hı hı. Nasıl? Hı hı, hı hı. Haklısın.